Eh sì sì. No, è vero, assolutamente. E in quel caso però quando ti accorgi che l'altra persona, mhmm, non è proprio sul pezzo, ehm, proprio in quel momento, mhmm, co che cosa fai? Cioè cerchi di richiamare un po' l'attenzione, ehm, magari te la prendi o glielo fai notare?
Allora dipende, nel senso che <coughs> scusami, uhm, dip uhm se la persona con la quale sto parlando effettivamente è una persona che a me interessa, e di conseguenza mi interessa il suo parere ammetto che un po' ci resto male e cerco di capire perché non mi sta ascoltando. Nel senso, magari non mi sta ascoltando perché l'annoio, magari non mi sta ascoltando perché a sua volta in quel momento ha tanti pensieri che io non ho colto.
Sì. Mh-mh. Certo. Ah, beh, certo, sì, sì, magari uno proprio non riesce, mhmm, proprio a concentrarsi, ad ascoltare gli altri oppure viene appunto costantemente distratto da altri pensieri, quindi in quel mhmm, in quel caso è anche un po' più comprensibile, quindi magari se ne parla o s si capisce un attimo il da farsi.
Esattamente. Esattamente e questo per quanto riguarda le persone che amo, che sono le uniche poi con le quali parlo un pochino più di me stessa. Ehm, quando ancora lavoravo, ehm, con il pubblico, quindi a contatto con il pubblico, ehm, a contatto con altri colleghi, quindi io condividevo l'ufficio con altri colleghi, ehm, quando mi rendevo conto che non mi ascoltavano stavo in silenzio per un po'.
Mh-mh. Sì, okay. Ne a beh sì, certo. Ah. <exhales> Sì. <snorts> Ah, okay.
Quando poi si rendevano conto che io avevo smesso di emettere suoni, perché effettivamente non sentivano più il sottofondo
Sì.
mi guardavano come per dire: "Hai finito?" E la mia risposta era sempre: "No, probabilmente ti stavo annoiando e quindi ho smesso." Quindi
Ah, proprio così bella diretta? Beh ci sta.
Sì sì sì, poi io genero ovviamente imbarazzo <chuckles> Sì.
Eh, sì. Sì, sì. Beh ma che però in realtà cioè, uhm, in realtà ci sta, nel senso che magari gli fai la frecciatina all'altra persona e magari si rende anche conto che dall'altra parte cioè più che altro non è carinissimo, piuttosto mi dici: "Guarda aspetta un attimo sto facendo una cosa poi ti mhmm, ti richiedo."
Esattamente, ma oltretutto in ambito lavorativo poi è ancora peggio, nel senso che, ehm, stiamo parlando per l'appunto di lavoro. Non ti sto raccontando com'è andata la mia serata.
Mh. Ah.

<chuckles> Quindi, vabbè immagino che insomma, visto il legame, tu adesso, mhmm, cogli anche abbastanza in fretta quando dici: "Vabbè, aspetto un attimo che si ricollega." <chuckles>
Assolutamente sì, assolu aspetta che il buffering, ehm, fa fa il reset e ritorna.
<chuckles> <chuckles> Ho capito. E i
<chuckles> Eh, quindi, sono tanto indulgente con lei, proprio con quel povero cristo, che invece mi ha sposata, <chuckles> mi arrabbio tantissi <chuckles>
Mh. <chuckles> <chuckles> Ma infatti guarda, te l'ho chiesto proprio pensando a questo, perché io vedo magari le coppie intorno a me che veramente cioè, tendenzialmente lui che a una certa, boh, parte un'alt si apre un'altra scheda, è da tutt'altra parte. E <chuckles>
<laughs> Io ci sono sere in cui lo guardo e gli dico: "Vabbè, stasera gliela facciamo fare la sinapsi ai neuroni e mi ascolti oppure"
<laughs> <laughs>
"tralasciamo?" <chuckles>
Eh no, ma perché, infatti, è qualcosa che effettivamente si vede spesso e quindi poi l'altra che dice: "ma stai scherzando?" oppure anche, però riferito al passato, cioè la mattina che dice: "Ah guarda, stasera faccio questo oppure facciamo quell'altro." oppure di qua e di là, e arriva puntualmente alla sera <chuckles> il poveraccio qua, che dice: "Ma non me l'hai detto." <chuckles>
No. La cosa miglior ma guarda, la cosa migliore tra me e mio marito, è lui che non si ricorda mai fe ma mai, ma veramente mai cosa gli dico. Mi fa fare di quelle figure. Tant'è che ci sono delle volte in cui la mia amica mi dice: "Ma sei sicura che tu le cose gliele dici?" perché tutte le volte lui cade dal pero e io giuro, gliele dico, ma non si ricorda e io non ci posso fare niente. E lui puntualmente
<chuckles> Ecco. Ah, sì. <chuckles> Ecco, ovviamente. <chuckles> Oppure oppure proprio non ascolta e quindi non salva proprio l'informazione da nessuna parte.
Ma no. No salva! Puntualmente, ehm: "Hai preso le ferie che dal 19 al 21 andiamo via?", "Perché dove andiamo?". E io magari per 6 volte gli ho detto che avremmo fatto il weekend. Ti faccio l'esempio stupido, lo facciamo il weekend a Madrid.
<chuckles> Certo.